Ừm, đúng rồi! Ờ, mà nhân chuyện nó tì ờm, nhân tiện nói cái chuyện ăn uống này á, thì, à, mình thấy là, ờ, ăn uống nó cũng đóng cái vai trò quan trọng trong chuyện tập luyện á. Bạn có thường là ở nhà là bạn có, ờ, theo dõi chế độ ăn của mình hông hay là như thế nào?
Ừm. À. Ừm, đúng rồi, chính xác. Ừm. Ừm, thực ra thì ăn uống, ờ, nói chung tại cái thời điểm hiện tại thì mình cũng không có quá ăn uống theo các cái chế độ để cho nó bảo đảm về, à, dinh dưỡng đâu. Nhưng mà mình cũng, ơ, có để ý khi mà mình tập luyện nhiều hơn thì mình cũng cố gắng ăn nó đầy đủ chất hơn, với cả ăn uống nó kiểu, ờ, nó healthy, nó lành mạnh hơn chút á. Mình hạn chế ăn những cái thức ăn, ơ, kiểu như ăn nhanh này, đấy, thức ăn có dầu mỡ nhiều. Ừ, đúng rồi. Thì cũng có để ý đấy, nhưng mà cũng không phải là quá quá theo công thức nào đấy.
Ừm. Ừm. Ừm, dầu mỡ quá ha. Ừm. Ừm. Ừm.
Ừm, thì hình như hình như mình được biết là những bạn mà người ta tập gym thì người ta có chế độ ăn, ờ, nó khá là khắt khe hơn, đúng không?
Ừm. Thì đúng là phải hơi khắt khe hơn một xíu. Nhưng mà nếu như mình cũng không có, ơ, phải là vận động viên chuyên nghiệp á, mình cũng chỉ muốn, ơ, cơ thể nó khỏe mạnh với nó đẹp hơn một xíu thôi. Nên là mình cũng, ờ, hơi, ơm, giảm bớt những cái mà không tốt thôi, rồi <chuckles> ăn nhiều đạm hơn thôi bạn.
Ừm. Ừm. À, đúng rồi, mình cũng chỉ là một Đúng rồi. À, m Ừm, ừm. Ăn nhiều đạm hơn, với là mình, à, chú ý trong cái việc ăn uống hơn, đúng không? Không phải là ăn uống nó quá thoải mái, quá tự do thì cũng có để ý. Chứ ừm, nếu những vận động viên chuyên nghiệp thực sự thì người ta ăn, ơ, đúng đúng cái bài, đúng cái cái công thức luôn, đúng hông? Mình thấy những người mà họ đi thi đấu á
Ừm. Đúng rồi. Ừm, đúng rồi. Ừm, ừm, nhưng mà cũng phải không quá khắt khe. <laughs> Đúng rồi, nếu mà ăn như vậy thì khổ lắm bạn.
<laughs> Thấy có vẻ vậy họ phải nhiều khi họ phải đúng là ăn vì cơ thể, chứ không phải ăn vì cái cái ngon miệng nữa.
<laughs> Ờ, mình thấy là nhiều khi người ta ăn những cái món mà nghe nghe khá là sợ, giống như là sinh tố ức gà chẳng hạn. <chuckles>
Mà họ ăn chế độ. Ừm. À, đúng rồi, mình mình mình thấy cái đó người ta hay ăn đó, mấy cái bạn vận động viên là ức gà gì đó ha. Với là cái, a, hay là lòng đỏ trứng gà này nữa. Thì người ta cũng ăn những cái đó rất là nhiều, và mình nghĩ người ta ăn như vậy cũng có lẽ cũng ngán đó, ha. Ăn nhiều quá mà.
Ờ. Đúng rồi bạn. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm.
Ừm. Mình cũng cảm ơn bạn vì buổi nói chuyện ngày hôm nay nha. Rất là thú vị. Ờ, rồi, cảm ơn bạn.
Ừ. Ừm, cám ơn bạn. Ừm. <chuckles> Ờ, tạm biệt bạn.

Đúng rồi, rất là đau mà mà mình tập gym nữa nó đau toàn thân luôn, mình mặc cái áo mà nó cũng đau nữa. Ừ, cái ngày đó là mình, ờ, rất rất là muốn nghỉ luôn.
<chuckles> Ờ, thì cái này, à, cái này mình nghĩ cũng hết sức là bình thường ha? Vì khi mà mình bắt đầu tập thì các cơ của mình bắt đầu nó sẽ dà nó sẽ dãn nở ra hầy, nó sẽ bắt đầu, ờ, ừm, chưa quen.
Ừm. Đúng rồi. Ô kê, ừm, nó sẽ phát triển từ từ thôi. <chuckles>
Thì mới đầu đúng rồi, và mấy ngày khi mới đau á thì bạn có từng bao giờ kh bạn thấy đau quá mà mình muốn bỏ cuộc hay không?
Ừm. Rồi. Mình nghĩ là cái chuyện muốn bỏ cuộc là chắc cũng phải tầm mấy tháng á bạn, mỗi ngày luôn. Ờ, lúc bắt đầu tập là mình rất là lười luôn, nhưng mà mình nghĩ là "Kệ, ráng đi, ráng qua một thời gian là nó quen", mà nó quen thiệt á, giống như là, qua chừng 1 năm là mình không tập là mình cảm thấy hơi khó chịu luôn á. <chuckles>
Ừm. <chuckles> Ừm. Ờ, <chuckles> đúng rồi. Ừ, đúng. Đúng rồi. Khó chịu ờ, được. Nên, ờ, nếu mà đạt đến, ừm, đạt đạt đến cái mức đấy rồi thì, à, khi đó thì nói chung là nó trở thành thói quen rồi thì thật là tuyệt vời. Khi đó mình cảm thấy không tập thì lại khó chịu hơn ha? Ừ, nếu mà duy trì được đến mức đấy thì, ờ, coi như đã thành công với cái thói quen đó rồi đấy. Ừm, được.
Ừm Ừm. Đúng rồi. Ừm, thường mình cũng phải ráng, giống như là, đặt những cái mục tiêu nhỏ hoặc là mục tiêu lớn. Ừm, đúng rồi, còn bạn thì sao ấy?
À, đặt cái mục tiêu nhỏ ha. Ừm, ừm. À, như lúc nãy mình chia sẻ đấy thì đầu tiên mình cũng ráng chạy bộ được một vài ngày, thì sau đấy nó cũng có mỏi mệt á. Thứ hai nữa là nhiều khi mình báo thức đồng hồ rồi, mà mình vẫn muốn ngủ nướng tiếp. Cho nên là <chuckles> vẫn bị gián đoạn, nhưng mà sau này vẫn cố gắng làm sao đấy chiến thắng được cái động lực à, chiến thắng được cái sự lười biếng đấy thì mình cũng chỉ cần bật ra khỏi giường thôi là mình sẽ chạy. Và duy trì được, ừm, 1 tuần hoặc là sau đó duy trì được nhiều hơn thì nói như bạn nói thì nó sẽ trở thành cái thói quen và khi đó mình, à, cứ trông chờ đến giờ đấy là mình sẽ tự dậy thôi, không không không phải khó khăn nữa. Ừm.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. <laughs> Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi, mà mà tập thường xuyên á, khi đi tập về xong là người nó cũng, ơ, thoải mái hơn. Ờ, không có đỡ bị stress nữa, mà làm việc nó cũng tốt hơn đấy, đúng hông bạn?
Đúng rồi, nó sảng khoái hơn nhiều. Đỡ bị stress nữa. Một ngày nó, ừm, nó nó nó còn tràn đầy năng lượng hơn so với khi mình không tập á.
Ừm, đúng rồi.
Và đặc biệt nhá, mình thấy mà mình đi chạy về á, đổ mồ hôi ra xong đó mình tắm rửa một cái, thấy nó thoải mái và nó dễ chịu nhiều lắm.
Đúng rồi, giống như đi massage về. <chuckles>
Ừm. Đúng rồi, đổ mồ hôi ra toàn thân hết rồi thì thì mình sẽ có một cái á, chuẩn bị cho một ngày mới nó, à, tinh thần năng lượng nhiều hơn.
Ừm. Ừm. Thường là bạn, ờ, đi chạy bạn có hay nghe nhạc hông?
Ừm.

Đúng rồi, thường là những cái buổi mà mình, ờ, cảm thấy lười hoặc là mình không muốn đi tập á, thì là mình hay mở nhạc để cho nó, ơ, sung một tí, để, ơ, nó đỡ buồn ngủ luôn á. <laughs>
Ừm. À, tức là nó cho nó sung nó có <laughs> nó có khí thế tinh thần lên, đúng hông? Ừ, mình cũng hiểu cái này, và mình ừm, cái này, à, đôi khi nó làm cho cái tinh thần của mình thoải mái hơn. Vì, ờ, chính bản thân mình đôi khi mình tập mấy cái động tác ở nhà á, mình cũng mở, ờ, nhạc, ừm, cho nó vui vui tí, để mình làm trong một cái việc gì đấy thôi. Thì mình thấy c nó cũng có cái tinh thần sung lên, mình vừa làm vừa nghe. Đúng rồi, cái này cũng rất là hay á.
Đúng rồi bạn! Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm.
Ừm.
Xong rồi những cái lúc đi tập vậy thì có khi nào mà bạn cảm thấy, giống như là, muốn bỏ cuộc hông? Hổng có muốn đi nữa hông? <laughs>
Ừm. <laughs> Có đó, có nhiều có nhiều lần đã muốn bỏ cuộc rồi. Bởi vì, ờ, cảm giác nó cũng, ờ, ờ, buồn ngủ, vì nhiều khi, a, không muốn thức dậy nhiều nó nó cảm thấy, a, cũng mất nhiều thời gian á, cho nên là mình, à, có thể tận dụng cái thời gian đấy mình, ừm, nghỉ ngơi. Nhưng mà, à, mỗi lần như vậy thì, à, mình đặt mục tiêu nói như bạn đặt mục tiêu ấy để mình có được cái sức khỏe lâu dài lâu bền, bởi vì nếu không vận động, không tập luyện thì mình cảm giác như con người nó càng ngày càng trì trệ á, không có cái sự phát triển được. Ừm, cho nên mình cũng ráng và vượt qua được cái cái sự bỏ cuộc đấy.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, đúng rồi! Xong mình Ừm, ừm. Ừm, mình cũng vậy á. Ờ, là nhiều khi mình, à, giống như là làm việc mệt quá thì mình giống như muốn nghỉ, a, cái ngày hôm đó cho nó khỏe hơn, nhưng mà gầy Đúng rồi, mình mình
Ừm. À. Muốn nghỉ. À, tức là muốn nghỉ, đúng hông? Muốn nghỉ luôn á. Nhưng mà mình nghĩ cái việc nghỉ được, ừm, 1 ngày á nó sẽ có ngày thứ hai. <chuckles> Ờ, cho nên là <laughs>
Ừm. Đúng rồi! Mà nghỉ xong á, nghỉ mà vài ngày á là mình cảm thấy giống như là nó còn mệt hơn là mình đi tập á. Ờ, đầu óc nó không có được tỉnh táo nữa. Ừm.
<laughs> Đúng rồi đó. Đó, cho nên là nhiều khi Ừm, nhiều khi mình vượt qua được cái việc, à, ranh giới đấy thì, à, nó cũng thấy bình thường và thoải mái. Cho nên nhiều khi mình cũng muốn, ơ, cho phép mình nghỉ một vài ngày nào đấy, nhưng mà vì một lý do nào đấy thì nếu mình nghỉ thì mình cũng sợ nó nó nó hình thành lại thói quen. À, cho nên mình cũng cố gắng duy trì và không có để, à, cái việc nghỉ đó nó gián đoạn quá nhiều, trừ trường hợp mà bất khả kháng, thời tiết xấu gì đấy thôi, thì mình vẫn cho phép mình ở nhà, ừm, còn không thì, ờ, vẫn d ừm, đều đặn chạy thường xuyên ha.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm.

Ừm, mình, ờ, ở miền Tây, nên là thấy cái chương trình này phổ biến ở cái khu vực mình khá là nhiều, cũng an toàn hơn cho các bạn. <chuckles>
Ừm. À, đúng rồi, miền Tây thì mình nghĩ, ừm, sông suối càng nhiều thì cái việc biết bơi cũng cũng rất là cần thiết nữa ha. Mà chắc là miền Tây chắc là nhiều người bơi giỏi bạn, đúng
Ừm, đúng rồi. À, thường thì cũng học xong, mình cũng mình thấy đa phần đi bơi mọi người cũng quay về bơi cái kiểu hơi bản năng một xíu à, nhưng mà mình nghĩ là nếu mà có rơi thì cũng, ờ, bơi vào bờ được, cũng an toàn hơn. <chuckles>
Hửm? <laughs> À, đúng rồi. <chuckles> À, đúng, đúng, đúng, đúng, chính xác đó, đó. Thì cũng giống như mình đó, mình cứ nói là bơi bản năng, ý là mình bơi để mà mà thoát thân trong những lúc nguy hiểm thì mình vẫn thoát thân được, vẫn bơi được. Nhưng mà bơi để cho nó có mang tính thể thao kỹ thuật thì chưa làm được, à, bơi theo kiểu bản năng và để mà thoát thân trong những cái trường hợp nguy hiểm thôi. Nhưng mà mình nghĩ nha, nếu mà bơi theo kiểu bản năng này thì hình như cái x ừm, thể lực của mình nhanh bị xuống lắm, mình thở không đúng ấy, ngoài ra cái động tác không đúng, cho nên cũng, ơ, không bơi được dài đâu. Nếu như những bạn nào người ta bơi đúng kỹ thuật ấy, ừm, người ta kết hợp thở với là nhịp tay chân thì mình thấy người ta bơi được dài hơn, lâu hơn.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ờm. Ờm. Ừm. Ừm, đúng rồi bạn. Ừm, đúng rồi bạn, cái này m mình mình cũng phải, à, tập thời gian dài lắm mới cải thiện được một xíu. <chuckles>
Ừm, ừm. <chuckles> À, đúng rồi, đúng rồi, phải tập thời gian dài.
Ừm. Ừm, ừ.
Vậy thì bạn nghĩ cái môi trường xung quanh như bạn bè á, có ảnh hưởng đến cái việc duy trì thói quen tập luyện của bạn không?
À, mình nghĩ là cái này rất rất là quan trọng luôn á bạn, kiểu như là, mình sẽ có mình đi tập á, thì là mình sẽ tham gia những cái nhóm bạn mà siêng đi chơi thể thao, siêng đi tập hơn thì người ta hay rủ mình đi chơi hơn. Còn những cái nhóm bạn mà giống như thích đi chơi hoặc là thích đi ăn uống, thích đi uống rượu này kia thì, à <chuckles>
Ừm. Đúng rồi, cái môi trường xung quanh bạn bè. Có động lực, ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừ, tức là lười lười vận động hơn mà lại thích ăn uống, thích, a, à, tụ tập để, ờ, ừm, cà phê hay là nhậu nhẹt gì đấy nữa thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến mình nhiều ha. Ừm.
Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, người ta rủ hoài mình hông đi cũng hông được, <chuckles> nên là mình, à, thường á, đi chơi với những nhóm bạn mà thích đi tập hơn.
<chuckles>